Oke, tapi?
Jadi kayak, eee, apa ya, itu tuh dulu kayak <tsk> waktu ah, apa ya, sekolah, Kak, ya, aku lupa juga kayak bareng temen-temen gitu makan di warung tenda pinggir jalan gitu. Itu tempat favarit favorit juga gitu, lagi apa namanya, eee, ngumpul malam-malam.
Mhm. Mhm. Oke. Lamongan nan gitu atau apa, Mas?
Ah, tenda bis tenda pinggir jalan biasa gitu kayak, apa ya, eee, kalau di sini tuh namanya kayak penyetan gitu, Mbak.
Oke, tau tau tau tau tau, jadi kayak, apa ya, penyetan iya pokoknya lesehan di pinggir jalan gitu nggak sih, atau bukan?
Mhm. Iya. Nah, iya maksudku gitu warung tenda pinggir jalanlah gitu. Itu bareng temen-temen sekolah gitu. Nah, ar eee, aku aku bawa temen yang biasanya tuh kalem, terus tenang dan nggak suka, apa namanya, nggak suka pedes gitu, entah karena apa itu pas malam itu ya, beli penyetan tuh super yang paling pedes gitu loh, nggak tahu gaya apa gitu. Mungkin kayaknya biar kelihatan keren ya atau gimana gitu, karena biasanya tuh setiap kali makan yang pedes-pedes tuh gia nggak mau gitu, dia nggak mau pedes pokoknya pesennya yang nggak, apa ya, pedes paling pernah level 0 koma 1/2 ya itu, 0,5 kok 0 koma 1/2 gitu, nol koma lima gitu. Jadi, <tsk> ah, apa ya, dari suapan pertama itu udah kelihatan banget dia kayak nggak suka gitu tapi dipaksa merah semua gitu, terus berminyak aduh, bercucur-cucur. Nah gongnya itu dicegukan sih, cegukan gitu wah itu udah <tsk> udah kayak semuanya kayak bingung gitu, tapi ya gimana gitu. Dan, apa ya, eee, ya paling aku cuma, "Wes udahlah gitu, kalau memang nggak suka pedes nggak usah gaya-gayaan, aman aja gitu kalau pedes itu selera, karena kita-kita tuh memang suka pedes jadi ya jangan dipaksakan," gitu. <chuckles>
Mhm mhm. Oke, terus terus? Heeh. Mhm. Oke! Mhm. Oke. Waduh, mhm mhm mhm mhm mhm, terus terus terus? Oke. Waduh. Heeh. Oh, ada. Kasihan banget sih itu. Mhm. Mhm. Oke. Oke oke tapi aku bisa tahu posisi temen kamu sih, Mas, karena aku juga kebetulan enggak suka pedes juga gitu ya. Jadi kayak ya, ya udahlah ya, mmm, suka diceng-cengin gitu sama temen. Nah kadang tuh waktu diceng-cengin gitu harga diri aku tuh kesentil gitu loh, kayak, "Siapa bilang aku nggak bisa pedes, aku bisa kok," gitu. Tapi pas sudah nyoba, "Aduh pedes banget pedes banget." itu.
Mhm. Iya. Mmm mmm. Iya, e <chuckles> Iya iya.

Iya, seru kan. Kalau kamu emang ada pengalaman ini enggak sih, yang berkesan gitu, juga sama teman?
Mhm mhm mhm mhm. Seru. Oke, aku paling ya, apa ya, mmm, makan bareng gitu, terus a apa pun makanan yang pokoknya bisa dimakan rame-rame gitu, 1 wadah gitu. Kayak mungkin, ya barbekyuan tadi gitu. Tapi paling sering nasi liwet sih Mbak, dulu.
Mhm. Oke. Oh, enak juga itu, nasi liwet.
<chuckles> Iya, a apa ya, dulu tuh kayak, eee, suka banget sama temen-temen kampung gitu ya.
Mhm.
Itu tuh ada kayak penjual nasi liwet gitu, setiap setiap hari apa Rabu kayaknya, Rabu itu lewat kan dan itu murah gitu loh, kayak apa, ibunya itu setiap Rabu itu, eee, apa ya, makanannya, eee, kan dia jualan di apa ya, di kota gitu. Nah, tapi setiap Rabu tuh kayak, eee, menyempatkan buat jualan muter kampung gitu. Nah, itu jualnya murah banget Mbak, gitu, ketika hari Rabu tuh bareng-bareng sama temen gitu ya, tuh pakai wadah lumayan gede gitu, terus kan biasanya belinya itu nasi liwetnya enggak yang satu-satu gitu, Mbak. Jadi kayak, eee, beli nasi liwet, beli apa, bawa wadah sendiri dari, eee, panci gitu ya. Nah, pancinya itu, eee, yang buat sayurnya nasi liwetnya gitu. Terus nasinya ada lagi gitu. Jadi kayak, ya, istilahnya makan betul, istilahnya makan bareng-bareng gitu.
Iya. Mhm. Iya. Oke. Mhm mhm mhm. Mhm. Heeh. Oke. Porsi besar ya, berarti ya? Oh. Oke oke, terus itu nanti dimakannya pakai ini enggak sih, eee, daun pisang gitu, dijejer? Oke.
<chuckles> Eee, daun. Iya. Ter tergan tergantung sih, jujur gitu, kayak kalau apa ya, eee, kalau biasanya kan daunnya habis ya, sering-seringnya gitu. Cuman kalau ada ya pakai daun, daun daun apa namanya, daun, eee, pe apa, pisang gitu kan heeh, cuman kalau nggak ada, ya pakai piring biasa, tetep tetep apa ya, tetep nyaman jitu.
Gimana? Mhm. Pisang. Iya. Mhm.

Mhm, iya iya iya iya iya ya, eee, nggak masalah sih. Jadi kayak, apa ya, setiap orang atau setiap geng atau sirkel gitu ya, itu punya ininya masing-masing nggak sih, apa namanya, kebiasaan, gitu. Iya, bener. Cuman kalau, eee, kamu, sama temen-temenmu juga, suka kayak ribet yang ribet-ribet gitu gak sih, Mas? Kayak bakar-bakar atau mungkin masak seblak bareng atau apa gitu, juga suka nggak, sih?
Mmm. Betul, betul. Iy Heeh. Eee, lumayan, lumayan, cuman, eee, kebetulan temenku yang laki-laki nih, jarang ya, apa ya, bisa sih makan seblak, cuman nggak nggak selera, gitu. Tapi kadang-kadang makan sih, makan seblak juga, gitu.
Mmm. Mhm. Oke. Mhm mhm mhm mhm mhm, oke oke, berarti juga sama aja, ya.
Kalau kamu suka seblak juga? Iya, sama ya.
Mhm, gimana, Mas, tadi, Mas?
Heeh. Iya, kamu juga suka seblak, gitu?
Iya. suka, Mas, dan geng aku tuh suka banget gitu sama seblak. Jadi ya, kami selain kayak bakar-bakar gitu atau nge-grill, eee, juga ini suka, apa namanya Heeh, nyeblak bareng, gitu.
Iya. Iya, iya. <chuckles> Seblak gitu, ya. Iya, oke. Oke oke. Ya, makasih banyak ya, Mbak, ya, buat obrolannya, sangat seru dan menarik gitu, untuk dibicarakan.
Iya, betul banget. Terima kasih juga ya, Mas, ya, atas obrolannya, seru sekali ini, selamat malam.
Ya, sama-sama. Iya, selamat malam.